À, thì thường, ờ, thì chỉ 1 tiếng thôi là đủ rồi. Thí dụ mà có thể là thêm 5 phút thì 5 phút cơ, ơ, quan sát hơi thở hô hấp. Kiểu như là, mình sẽ tập những cái bài hít thở, kiểu như là che một bên mũi thở bên còn lại chẳng hạn, xong che bên còn lại, thở bên còn lại, như vậy đó. Ừ, ừm, đúng rồi, đúng rồi.
Ừm, 1 tiếng À! U. Ồ, nghe lạ dữ vậy ta! Hay nha! Cái kỹ thuật này là mới biết luôn á. Nhưng mà có nghĩa bạn nói như vậy là bạn phải dậy sớm, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ để mà có có thời gian tập như vậy, đúng hông? Thế thì
Ừ, đúng rồi. Á, mình chắc cũng cỡ 9:00, 10:00 dậy xong rồi tập, ừm.
U, hay vậy ta, có nghĩa là công việc của bạn không có phải là, ờ, từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều, đúng không ta?
Ừm. Hông, tại vì công ty, ơ, Mỹ nên là phải làm theo giờ Mỹ, làm khuya. <laughs> Ừ, đúng rồi, làm khuya, đúng rồi, căng nói chung là hơi cũng hơi mệt. <laughs> Ừm.
U, ui cha thế thì còn căng đó nha! Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, đúng rồi, có thể đi ngược lại với lại lại mọi người luôn đó, tại vì thường thường là buổi sáng là ờ, nhưng mà khoan nha chín chín 10:00 sáng dậy là cỡ nó cũng đâu có quá trễ đâu, nói chung là cũng tầm cỡ thôi đó. Ừm.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, nên là mình hay dậy giờ đó đó, nên là hàng xóm cứ dị nghị hoài là "Thằng này thất nghiệp." <laughs> Ừm, ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi.
<laughs> À, vậy hả? Chính ra có là bị dị nghị như vậy, thành ra là người ta đâu có hiểu được cái người ở trong cuộc là như thế nào, đúng hông bạn? Ừm, đồng ý nha. Ừm, hiểu. Thế thì cái thói quen yoga đó, kiểu như là, ngày nào bạn cũng làm hết luôn hay sao? Hay là biết đâu là, kiểu như, là cuối tuần bạn hổng làm, hay là, kiểu như, có cái ngày nào đó, gọi là, bận rộn mà bạn hổng làm hông?
Đúng rồi, đúng rồi, hay bị dị nghị lắm. <laughs> A, thật sự thì mình cố gắng là mình làm mỗi ngày, cho dù là nó không đúng giờ nhưng mà vẫn phải có làm. Tại vì, ờ, biết sao hông? Tại thứ nhất là đã cũng đã bỏ tiền ra đi học, đã bỏ tiền ra học 2 tháng học một cái kỹ năng rồi, nên là kỹ năng này nó cũng phải hỗ trợ công việc, hỗ trợ tinh thần thì cũng phải cố gắng duy trì. Tại bây giờ mà bỏ đi thì nó cũng tiếc tiền, ừm. <laughs> Ừm.
Hay quá. Sao? Sao? Sao? À! Hiểu, ừm, có nghĩa là bạn bạn đã từng tham gia một cái khóa học về yoga là 2 tháng rồi đó. Xong rồi sau đó là bạn bạn biết được cái cốt lõi của cái phương pháp luyện tập thành ra là bây giờ bạn hổng có cần phải học tiếp nữa mà có thể là tự, gọi là, luyện tập tại nhà một mình luôn, đúng hông nè?
Đúng rồi. Ừm.

À, bạn ơi bạn, trong cái cuộc sống xã hội hiện nay nè, nói thiệt với bạn luôn á nha, có rất là nhiều căng thẳng luôn đó, có thể từ công việc, học tập hay là từ mối quan hệ chẳng hạn. Thế thì hông biết đối với bạn đi, là bạn có một cái thói quen nào mà làm hằng ngày luôn nha, giúp cho bạn có thể là giảm đi những cái căng thẳng kiểu như vậy hông?
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ưm, ừm. Đúng rồi. Ừm. A, à. À, đúng rồi, thật sự là bây giờ mình cũng đang căng thẳng nè. <laughs> Mình bị căng thẳng rất là nhiều, mình căng thẳng từ gia đình cũng có, bạn bè, quan hệ, công việc, nói chung là đủ mọi căng thẳng hết. Nhưng mà nhìn chung á những cái loại căng thẳng này thì mình có thể là áp dụng một số cách, thí dụ mà mình có thể là nghỉ ngơi, tại thường á thì căng thẳng là đang mệt mỏi về tâm trí mà, đúng hông? Đang mệt mỏi, mệt não, gọi là mệt não đó. Thì mình sẽ nghỉ ngơi, mình hông có làm gì hết trong một khoảng thời gian nhất định. Ừm.
Ủa, vậy hả? Ôi chà! Sao, sao, sao? Đúng rồi. Ừm. A, ủa? Khoan, khoan, khoan nha. Mình nghe thấy cũng vừa hợp lý mà vừa hổng có hợp lý đó bạn, tại vì là bạn đang mệt não nè, thì lúc đó bạn nghỉ ngơi là bạn bạn nằm xuống, đúng hông? Kiểu kiểu như vậy, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì mình sẽ nằm xuống mình chỉ, ơ, hít thở sâu thôi, gọi là thư giãn đúng cách đó. <laughs> Để lấy lại năng lượng. Ừ, đúng rồi, ừ.
Ừm, ủa? A. Hiểu, hiểu, hiểu. <chuckles> Nhưng mà thật ra là cũng hơi cấn cấn chỗ này nè bạn. Tại vì á là bạn như bạn nói là bạn đang mệt não, mà bây giờ bạn nằm xuống bạn nghỉ ngơi như vậy á, là khó phải là bạn đang nghỉ ngơi cho cái cơ thể vật lý của bạn, chứ đâu phải là cái não đâu ta?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. A, thật sự nó cũng là não đó, tại vì biết sao hông? Tại vì á thường thì mình nằm nghỉ ngơi, đúng hông? Thường cái cái vấn đề nó làm cho mình mệt não á là do là mình suy nghĩ nhiều về những cái suy nghĩ của mình. Ừ, thí dụ bây giờ mình nằm đi, mình chỉ chú tâm vào cái hơi thở của mình thôi và cái suy nghĩ nó chỉ đi qua thôi, mình không có phán xét, hông có nghĩ về cái suy nghĩ của mình á, thì nó đỡ hơn rất là nhiều. <laughs>
Sao vậy? A! Đồng ý. Ừm, ra là vậy. Hiểu nha, có nghĩa là cả kết hợp giữa cái việc suy nghĩ vật lý và cả ờ lô ý là nghỉ ngơi về mặt mặt cơ thể vật lý và nghỉ ngơi về cả trí não luôn đó, đúng hông? Ừm, đồng ý nha. Nhưng mà thật ra là mình cũng thắc mắc á, tại vì cái vấn đề mà nằm xuống như vậy đó bạn, có nghĩa là hông phải lúc nào cũng nằm được đâu. Ừm, thế thì ví dụ như có những cái lúc mà bạn, gọi là, căng thẳng tột độ luôn đi, thì lúc đó bạn có cái cách nào mà, gọi là, cấp cứu cho cái vấn đề đó hông? Ừm.
Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, ưm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm,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 ừm. Ừm. Đúng rồi. À, thật ra nếu mà hông nằm được thì cũng phải ráng nằm. À, mà nếu như mà nằm rồi mà mà ráng ráng nằm mà nó còn không có hiệu quả nữa thì mình nên tới những cái chỗ, ơ mình tới gần thiên nhiên hơn. Thí dụ mình làm một cái gì đó hoặc là mình, ờ, ờm, kiểu như, mình làm cho cho nó, kiểu như, thư giãn, mình nghe nhạc cũng được nè. Thì mình có thể là mình nghe tiếng nhạc cụ thôi đừng có nghe lời, như, ơ, nghe piano cũng h được hoặc là nghe nhạc cổ điển mà, kiểu, nó hông có lời á, hoặc là đi ra bãi biển đứng cũng được nè, phơi nắng cũng được, tiếp xúc với thiên nhiên, thì nó sẽ chữa lành nhiều hơn. Tại vì những cái nguyên tố thiên nhiên mà nó mang tính chữa lành nhiều mà, cho cơ thể của mình, tâm trí của mình nữa. Ừm.
A! Hiểu. À, hay quá! Ừm. Đồng ý. Nói chung là thiên nhiên hết mức có thể, đúng hông bạn? Có thể là cây cối nữa chứ không chỉ là mà nếu nếu mà đôi về âm nhạc thì là chỉ là nhạc không lời thôi. Có nghĩa là có nghĩa là, kiểu như, ngày nào là bạn cũng thực hiện cái thói quen là nghe nhạc không lời và, gọi là, ngấm mình và đắm chìm trong thiên nhiên, đúng hông ta?
Đúng rồi, đúng rồi. Cây cối, đúng rồi. Ừm Đúng rồi, đúng rồi.

À, có chứ. Thì, ờ, những cai căng thẳng của mình á thì, ờ, lúc trước nha, lúc trước thì rất là nhiều luôn á, nhưng bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Ví dụ mà lúc trước thì mình hay bị, a, căng thẳng suy nghĩ về, à, tiền bạc nè, công việc nè, hoặc là những cái lời nói ra nói vào của người khác nè, hoặc là cảm thấy bản thân mình chưa chắc chắn, ý là mình chưa có cái gì để cho mình cảm thấy tự tin á, thì nó cũng có. Mà bây giờ thí dụ mình mình hay có, kiểu là, mình sẽ, thí dụ mà mình sợ một cái gì đó tại vì là mình không có hình dung ra được nó một cách rõ ràng, nó mơ hồ giống như sợ ma đó, là không thấy con ma nên mới sợ con ma ừ, đúng rồi, nên là mình phải đúng rồi, thì mình sẽ viết ra tất cả những cái nỗi sợ của mình ra, thì để coi là từng cái nỗi sợ mình có thể giải quyết như thế nào. Ví dụ bây giờ hông có tiền, hông có việc thì viết resume rải đi kiếm việc, kiếm tiền, chứ biết sao bây giờ, đúng hông? Ừ, ừ, ừ, thí dụ có việc có tiền rồi thì hết sợ, <laughs> ừm.
Ờ. Hay quá. Ừm. Hiểu. Ơ, đúng. Đúng, đồng ý. <chuckles> Rất thiết thực. À! Hiểu. Có nghĩa là đừng cho những cái suy nghĩ nó cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Nó c nó nó có có nghĩa là nếu như vậy thì cái đầu óc của mình sẽ không bao giờ có đủ năng lượng để mà suy nghĩ thật sự vào vấn đề và thậm chí là cái vấn đề này nó cứ dồn vào vấn đề kia, thay vào đó là viết ra, đúng hông bạn? Là nói gì thì nói cái vấn đề mà nhìn bằng mắt, gọi là, mắt trần ờ, gọi là, kiểu như, nhìn ngoài đời á, thì nó vẫn khác so với việc là ở trong tâm trí, ảo ảnh. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôn, viết ra. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. À, với lại một cái mình cũng hay, a, nhắc những cái người mà có trường hợp giống như mình á, nghĩa là phải thành thật với bản thân á, nghĩa là thành thật với nỗi sợ bản thân á. Biết sao hông, tại vì mình hay, kiểu, mình sợ người ta nói là hông có tiền, hông có quyền, hông có nhà này nọ đó, mình hay ngụy biện lắm, ồ, ờ, kiểu như là "Ờ, tui tại tại vì tui hổng làm thôi chứ tui làm là tui tui có hết á", kiểu như vậy. Đúng rồi, là mình phải thành thật thành thật với bản thân mình, mình yếu cái nào thì mình phải biết là mình yếu cái đó để mình chỉnh lại, chứ cái kiểu mà mình cứ ngụy biện lý do này, lý do kia rồi cuối cùng nó cũng vậy hoài à. Nói chung là hông có tiền thì nhận hông có tiền, hông có tiền thì phải đi kiếm việc làm để có tiền, để mà hết tự ti ừ, kiểu vậy, ừ, ừm, ừm, ừm.
Sao, sao, sao? Ồ! Hiểu. Ừm, ừm. Đồng ý. À. Ừm, đồng ý. Có nghĩa là đôi khi là phải chấp nhận sự thật, đúng hông bạn? À, là nó là như vậy đó, nhưng mà có việc có không có nghĩa là chấp nhận là là mình bỏ và bước lui, mà là chấp nhận nó để có thể là tìm một cái cách nào đó, có nghĩa là muốn là tìm cách để có thể thay đổi cái sự thật, gọi là, hiện tại nó hơi, gọi là, hơi cấn cấn như vậy đó, ừm, hợp lý nha. Ờ, nhưng mà có nghĩa là cho dù là bạn chặt lấy những cái gốc ngọn là nó cũng chỉ của ngày đó thôi, đúng hông bạn? Chứ còn ví dụ như ngày hôm sau là bắt buộc lại có một cái cái vấn đề stress mới hay là sao ta?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.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 ừm, ừm. Ừm.